อา ครับ คือสำหรับผมอะเมนทอร์ ก็คือชอบไปแนว ๆ ที่ว่าไม่ ไม่ ไม่ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนตัวผมให้เป็นเหมือนเขา แต่ช่วยทำให้เราเก่งในระบบของเราเองอะ ในแบบของเราเอง เออ คือแต่ละคนก็จะมีพื้นฐานชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับ แล้วการที่เมนทอร์ที่เขาเก่งอะ เขาอาจจะ ช ใน ข ขั้นแรกเขาอาจจะตัดสินว่า เออ เราอยู่ในบริบทเดียวกับเขา แต่ในบางครั้งอะ บริบทที่เรายืนอยู่อะมัน มันอาจจะยังไกลจาก จากของที่เขาพบเจอมา อย่างเงี้ยครับ เออ
อืม อืม อือฮึ ครับ อา อืม อืม ครับ ก็ ก็ถือว่ามันก็หลากหลาย หลาย หลายคนหลายความคิดเนาะ เราอาจจะ อาจจะไม่คลิกกัน อะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่ตรงกัน เพราะว่าอย่างอาจารย์แต่ละคนก็จะมีลูกศิษย์ที่ชอบไม่เหมือนกันเนาะ แล้วลูกศิษย์ก็จะชอบอาจารย์ไม่เหมือนกันอีก งี้เนาะ มันก็หลากหลาย ก็ต้องค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ แบบว่า ถ้าเราแบบ คือได้เมนทอร์ที่ถูกใจ หรือว่าเราค้นหาเจอเนี่ยมันก็ทำให้เราพัฒนา ใช่ไหมครับ อะไรประมาณนี้ใช่ไหม? อืม
อืม ๆ ๆ โอ้โฮ ใช่เลยครับ เออ ๆ ๆ ใช่ครับ เออ เออ ใช่ครับผม เออ ถูกต้องเลยครับ ก็คือถ้าจะให้พูดว่าเมน เมนทอร์ที่ดีเนาะ สำหรับผมก็อยากได้เมนทอร์ที่ ที่ ที่ต้องเดินนำ แต่ไม่ใช่เป็นลักษณะของการ ลาก งี้ดีกว่า เออ คือ คือการที่จะสอนใครสักคนนะ มัน มันต้องเป็นการแบบชี้นำอะครับ หรือคอยเสนอแนวทาง แต่ไม่ใช่ แต่ไม่ใช่ว่าเราเดินนำจนแบบคนที่เราจะไปแนะนำอะตามไม่ทัน เออ เพราะว่าคน คนที่กำลังเดินตาม
อืม อืม อืม จ อืม อืม ก็หมายถึงว่า ครับ ได้ ล ได้เลย ๆ
เดินตามอยู่เขาอาจจะแบบเหนื่อยได้ จากระยะห่างที่ ที่เขา ที่เขาแบบ เออ ที่เขา ด กำลัง เดินนำอยู่ อย่างเงี้ยครับผม